Слушай, э, было что-то, по-моему, с Эминемом связанное, когда сестра начала, э, как бы слушать именно, у неё был хороший английский, слушать именно про что поёт Эминем в своих первых альбомах, и они были у меня на кассетах, я начал как-то. Он стал очень популярен, появился на MTV и вот это всё время. И я, конечно же, вот как-то под его вот ну, стал его фанатом, что ли. И да, там бывали в как бы вопросы ко мне. Но я говорю: ну, я как-то тоже придумал, что я выучу английский там, с потому что тексты на английском, что щас он говорит, я не понимаю. И как-то это всё так, э, простите простили мне, хотя сестра очень так подло поступила, рассказав всё, что там происходит в песнях. Но я правда не понимал. Я слушал это как просто вот английскую речь плюс эти шикарные, конечно, рэп-биты того времени. Но ничего не понимал, что внутри происходит, самого содержания.
А. <chuckles> Мгм. Ну да. Да, то есть смысловая нагрузка, она отсутствовала. Мгм.
Мгм, да.
Интересно, конечно. Ну в целом получается раз таких ярких воспоминаний нет, то есть таких каких-то жёстких запретов скорее всего и не было, иначе бы это <chuckles> точно запомнилось. А скажи Мгм, да.
Был запрет 1, был, могу быстро про него рассказать. Э, этот запрет с просто был связан с музыкой. Так как этот плеер переносной, я брал его под подушку, выключал свет, делал вид, что я сплю, но на самом деле я слушал в наушниках, там, пританцовывая, и вот н даже, по-моему, пару раз ремня получил, потому что ну й, ну я там слушаю до 8, знаешь, утра, <laughs> а в 9, а в 9 в школу. И вот, ну к ну, просто вот какое-то вот с музыка стала для меня вот на то время с этим плеером вместе чем-то таким ну, я не знаю, как зависимость уже, я я не мог его выключить, я вот мне он нужен был. Ну, я и засыпал под эту музыку, так что я особо школу не прогуливал, но просто сокращал время сна, так скажем, сильно. <sniffs>
Конечно. Ого. Ну это а как же потом? Ну ничего себе.

Та, и как будто вот он даже пропал, этот подход. То есть щас, сейчас ты купив что-то можешь всегда получить как будто большинство функций, да? А тогда, тогда именно деньги как будто решали, вот у тебя будет просто проигрыватель или проигрыватель с по который может записывать или проигрыватель, вот который как у меня еще и может как колонка работать, это всё очень сильно влияло на цену, прям сильно, то есть, м, в 2, в 3 раза, могло стоить по-разному.
Ну да. М. Понятно. Ну да, другое время, другие технологии, сейчас они уже в принципе устарели, это, конечно, всё интересно вспомнить. Но расскажи поподробнее о том моменте, когда ты вот получил этот подарок, то есть взяли ли тебя родители с собой в магазин или как-то уже дома подарили?
Я был с ними в магазине когда мы это выбирали. Я был маленький, мне такие дорогие вещи не доверяли. И мы приходим к тому, как я заполучил этот плеер, то есть, грубо говоря, обворовав свою семью. То есть, я его, <laughs> я его брал нечестными способами и убегал гулять, э, в ну, как бы п примерно понимая, что вот сейчас, ближайшие там 3 часа, семье он не нужен. Допустим, отец что-то строит, мать что-то рисует, всё, плеер мой.
Так. <chuckles> О, интересно! Мгм.
Как-то так.
Так. А тебе этого не разрешали делать? Почему приходилось как-то воровать?
Нет, нет, это было з запре Ну, он дорогой, понимаешь, мы не очень такая, ну богатая семья, просто вот мы потратились. И, да, ну ребенок, естественно, я был не самым умным ребенком, я мог абсолютно его и намочить, и сломать, и потерять, и всё, в семье бы не было переносного кассетного плеера с колонкой.
А, понятно. Мгм. То есть получается, это не то, чтобы тебе подарок в твоё личное пользование, а как бы родители купили в семью, а ты вс м, так как ещё маленький, тебе такого доверия не было шт ну и дум боялись, что ты сломаешь дорогостоящую вещь. То есть вот такое примерно отношение было. Но пользоваться ты мог под присмотром.
Мгм. Да, т именно так.